Wow! Wow, domanda difficile da interview quasi, eh. <chuckles> E come immagino la mia vita tra 10 anni? Beh, allora, me spero intanto di essere in salute, quello sicuramente, <tsk> ehm, magari, me la per come vanno le cose, probabilmente mi potrei essere di nuovo a vivere all'estero, perché no. Forse me la immagino un po' così. Non so se nei miei paesi amati anglosassoni o chissà, questo ancora non te lo non te lo so dire.
<snorts> Okay, menomale. Okay, bellissimo. Da come dici ts c'hai già vissuto all'estero, dove sei andato di bello?
Sì, sì, sì, io ho vissuto, uhm, diversi anni, un po' più di 10 in totale, in Olanda e in Irlanda. Sì, sì.
Bellissimo! Wow. E come ti sei trovato lì?
Sì, sì. Molto bene devo dire, molto bene. Un mondo un abbastanza diverso, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove non è tutta una sofferenza, ecco. Ehm
Okay, stupendo. Sì. Certo. E quindi speri in qualche modo di poter ritornarci? Dove andresti?
E e magari magari fra una decina d'anni potrei essere un po' più più libero da certe cose e tornare di nuovo a f stare un po' un po' nel Nord Europa, al fresco, ecco. Però
Okay. Okay, ma in tipo un ideale preciso di dove andresti o è un ideale?
No, al momento no, al momento no, onestamente. Vediamo anche perché vedo che un po' nel mio ambito lavorativo ci sarà, una insomma, già è già in corso un po' una rivoluzione fra intelligenza artificiale e quant'altro. Quindi vedremo un po' se ci sarà bisogno di reinventarsi a fare qualcosa o chi lo sa. Onestamente penso che siamo in un periodo un po' difficile, per fare le previsioni un po' a lungo termine, ecco. <tsk> E però, insomma, spero, ecco, di che sia un futuro se non altro stabile. Te invece, visto che mi fai questa domanda, magari ci hai pensato anche di più. Cosa ti piacerebbe cosa ti pensi di fare?
Mh, okay. Certo, okay. Okay, 6, mh.

Sì, sì, sì. E mhmm, <smacks lips> e vi hai detto bene te, insomma, vivi quelle cose magari della quotidianità, che da da vacanziera, no, quando vai via 3 giorni invece no, non riesci non riesci a goder ah, nah. Ti dirò, eh beh, ispirerai anche amici, se non familiari magari a a p a prendere le valigie, e poi di conseguenza va anche loro spostarsi, assolutamente assolutame e in que sì.
Certo, non potresti no, certo, sì, sì, sì. Lo spero. <chuckles> Anche perché io, diciamo, non so cioè, l'Italia comunque, non penso sia un paese bruttissimo dove vivere, comunque per molte cose, comunque, mi sono trovata discretamente bene, però, se uno ha de degli ideali così grandi, e qui è sempre stato un paese molto attaccato, appunto, diciamo prima alle tradizioni, al passato, se uno, diciamo, vuole fare quel salto un po' nel futuro quasi.
No, no assolutamen Mh, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, s a certi impulsi, non c'è non c'è non c'è alternativa, esatto, che che andare.
Certo, s qui vieni un po' trattenuto in basso invece di spiccare.
Sì, sì, so sop soprattutto i più giovani, no, soprattutto per i giovani non c'è così tutta ora, te sei già fortunata, hai detto che sei, insomma, nella zona di Roma, e hai già comunque vissuto uhm, vedi una realtà già da da cittadina, ecco. Eh, sì, sì, sì ti poss sì, sì, sì, io sono di un paesello vicino al mare, per carità, stupendo tutto il il il contorno, però ecco, se si parla di possibilità lavorative, piuttosto che di crescita sì, sì, sì, è molto, molto difficile. Io tornando in anche tornando a casa ehm, dopo 10, 15 anni, insomma, uhm, ehm, ti vedi quelle cose che non se non sono rega mhmm, rimaste uguali, sono addirittura regredite, no, <smacks lips> parli con parli con amici, che sembra che non a non abbiano mai insomma, son sono mai cresciuti, da un certo punto di vista, magari sono invecchiati, ma sono rimasti magari, capito, no, con delle idee un po' un po' redro retrogra retrograde, di chi non ha, magari, visto la la la vita in una maniera diversa, tutto lì.
Certo, sì. Certo, comunque è una grande città, sicuramente meglio tipo di un paesetto, queste ideali più chiusi, certo. Certo, sei un po' più limitato, dici? Okay, certo, sì, immagino. Certo, capisco. Certo. Non ha visto abbastanza diciamo, sì. Okay, certo. Comunque argomentazione molto interessante. Ti ringrazio.
Sì, sì, sì, sì, niente, non è un questione così insomma. E oh. Sì, sì, assolutamente. Grazie per questa riflessione, mi ha mi ha fatto bene. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.
Grazie a te. <giggles> Alla prossima. Ciao, ciao.